Như vầy nè bạn ơi. Mình đang có một vấn đề hết sức là lo lắng luôn. Hôm bữa á, mình mới đi khám bệnh, tại vì á, bây giờ tự nhiên dạo này á, mình thấy là cái bàn tay của mình á bạn nó cứ bị tê nè, nó cứ bị tê xong rồi có cái cảm giác như là nó cứ buồn bã ở trong cái cái cái lòng bàn tay của mình, cái cảm giác nó kỳ lạ lắm, trước giờ mình hổng có bị. Thì lúc đó mình mới đi khám bệnh, thì bác sĩ mới mới nghe mình kể về triệu chứng như vậy đó, thì bác sĩ mới cho mình làm một số những cái xét nghiệm về, à, về cơ, về cái điện cơ đó. Thì bác sĩ mới nói là bây giờ mình đã bị mắc một cái chứng đó là hội chứng ống cổ tay. Đó, bên cạnh đó ha, là cái hội chứng ống cổ tay này nè, nó cũng làm cho yếu cái cơ của bàn tay và yếu cái cơ của cái vai. Đó, ưm, thực sự là mình đang mắc một cái bệnh mà bác sĩ nói là đây là một cái bệnh rất là phổ biến của dân văn phòng luôn. Đó, và bác sĩ nói là bây giờ á hả, nếu như mà cứ để như vậy hoài mà không có cải thiện á, là nó có thể làm yếu bàn tay nè. Đó, hoặc là, ừm, nó sẽ làm cho cái, kiểu như là, tay mình nó bị mất lực. Ờ, thế là mình cũng cảm thấy lo lắng vô cùng, bởi vì bây giờ á, hiện s tại là mình đang có những cái kế hoạch mới ở trong công việc của mình, nhưng mà toàn là công việc về văn phòng không à. Thế mà bây giờ mình nhận một cái chẩn đoán bệnh như vậy đó, rất là lo lắng không chỉ về mặt sức khỏe của mình, mà còn về cái kế hoạch mà mình vừa mới lên ở trong cuộc sống nữa bạn. Hông biết là bạn có những cái gì để mà có thể, gọi là, giúp mình giải quyết cái vấn đề này được không?
Ừm. Ồ, ồ. Ừm. Mình hiểu rồi. Ừm. À, ra là vậy. Ừm. Mình hiểu. Ừm, vậy đó ha. Ừm, cũng may là bạn đã đi khám bác sĩ và, ờ, cũng tốt là đã có những cái triệu chứng hay là bác sĩ cũng đã, ờ, nói cho bạn những cái giải pháp rồi, đó, cho nên là cái bệt này bạn cũng đừng có lo lắng quá tại vì nó cũng phổ biến ở những cái người làm lặp lại những cái động tác cổ tay, đặc biệt là dân văn phòng đó. Cho nên á là, ừm, nếu mà bạn cứ, ơ, ờ, ừm, duy trì cái tư thế như cũ thì nó cũng hổng tốt, cho nên là, ừm, bạn cũng cố gắng để mà có thể được cái bệnh nó phục hồi tốt nhất có thể nha. Thế thì bác sĩ á đã từng chẩn đoán cụ thể là cái giai đoạn của bạn á là nhẹ hông hay là nó đã qua giai đoạn nó nặng rồi ha bạn ha?
Ừm. Ờ, đúng rồi đó. Ừm, ừm. Giai đoạn của mình nha, gọi là cuối giai đoạn thứ hai rồi bạn. Nói chung là nó sẽ có 3 giai đoạn thì của mình á là nó đang ở cái mức vượt quá cái giai đoạn ở giữa chút, á, nói chung là cũng phải chưa phải là quá nặng tới nỗi là, ờ, tay yếu ớt hẳn, nhưng mà nó cũng là là nặng rồi đó. Bác sĩ nói như vầy nè, nếu như mà muốn hồi phục đó, thì đầu tiên là phải giảm bớt công việc, cái thứ hai là cũng phải có những cái hình thức tập luyện, còn nếu không á mà muốn khỏi nhanh á thì phải đi mổ. Thế thì mình mới bảo "Ô, bây giờ đi mổ thì cái xác suất mà nó tái lại á, mình tìm hiểu là khá cao." Còn cái việc mà bây giờ mình giảm cái cái cái cái lượng làm việc của mình lại, a, thì rồi sao, rồi c kế hoạch, à, mình, à, mình vừa mới đưa ra thì thế nào, đó, mình đưa ra bao nhiêu kế hoạch cho công việc luôn, bây giờ mình đang lo lắng quá bạn à.
Ồ, ô kê. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. À. Ừm. Thật ra là về cái giai đoạn mà bạn biết được cái mà giai đoạn mà bạn đang ở đâu á, trên cái thang mức độ sẽ giúp cho bạn, ơ, ờ, có được cái tâm lý nó vững vàng hơn. Một số người á thì thấy giai đoạn nó nặng quá thì người ta lại hoảng loạn, hoặc là một số người lại thấy giai đoạn đó nhẹ quá thì người ta chủ quan bỏ qua. Thế thì bạn cũng đã nhận thức ra là bạn ở giai đoạn nó giữa giữa, thì bạn cũng sẽ nghe những cái lời khuyên của bác sĩ hơn. Và bạn nè, thật ra á là, à, viêm ống cổ tay không có đồng nghĩa với cái việc là chấm hết luôn cái sự nghiệp văn phòng của bạn đâu, mà là cái tín hiệu cơ thể báo là, ừm, cái cách làm việc của bạn đang quá sức nè, bạn cần thiết kế lại một chút xíu thôi. Đó, cho nên là bạn cũng có lo lắng quá nha. Bạn cho mình hỏi là cái thói quen làm việc hiện tại của bạn á, là bạn, a, sử dụng máy tính nhiều hông, ngồi có lâu hông, hay là, ờ, tư thế ngồi của bạn, bạn có tự tin là đang ngồi đúng này kia hông bạn?
Ừm. Ừm. Ồ, sao lo quá đi. Ừm. Vậy á hả? Ừm, ừm. Ừm. Hò hò nói chung nào đâu, thì cái công ty á mà chuẩn bị cho mình cái bàn thế nào, ghế thế nào thì mình vô mình ngồi thôi à, chứ mình cũng hổng có lựa chọn nào khác. Rồi cái công việc của mình là ngồi bàn giấy mà bạn, mình làm suốt 8 tiếng đồng hồ là bàn giấy, thì nó cũng có cái giờ gọi là giờ nghỉ trưa nè. Cũng có những cái sơ có một số cái giờ để mà, gọi là, à, nghỉ ngơi giữa giờ thì nói chung là cũng có, nhưng mà chủ yếu á, là mình vẫn dính tới cái máy tính, mình vẫn dính với cái bàn làm việc. Nói chung là mình cũng làm việc, ừm, chắc đâu cũng phải, a, trên 6 tiếng đồng hồ 1 ngày đó.
Ô kê. Ừm. Ừm. Chà, thế thì cũng khó quá ha. Nhưng mà những cái tác vụ của bạn á thì, ừm, hông biết là có thể thay thế cái việc gõ bằng những cái động thái như là, à, gõ bằng giọng nói nè, hay là những cái phím tắt, hay là sử dụng, ờ, trí tuệ nhân tạo hông? Hay là bắt buộc là phải gõ phím ha?
Ừm. À! Ừm, ừm. Ừm, nói chung là cũng sẽ có những thứ mà có thể là dùng những cái biện pháp như bạn nói na, như là khi mà mình, à, soạn thảo những cái văn bản, hoặc là mình đưa ra những cái báo cáo á thì cũng được. Nhưng mà những cái bảng về, gọi là, mấy, a, bảng tính nè, rồi lên kế hoạch nè, rồi, à, đưa ra những cái, ờ, tiến độ mới, rồi phát triển dự án này nọ đó, thì nó cũng rất là khó vì sử dụng những cái biện pháp đó đó bạn, mình vẫn phải đánh bằng tay thôi à.
Mình hiểu. Ừm. Rồi, mình hiểu. Nói chung là những cái tác vụ văn phòng thì cái cổ tay là cái s ưm, quan trọng nhất đó ha. Ừm, mình cũng hiểu rồi đó. Thế thì nha, trước khi mà bạn biết bệnh á thì cái dự tính của bạn trong, ờ, ờ, cái vợt thời gian 3 tới 5 tới là có tiếp tục cái công việc hiện tại như thế nào ha? Hay là tăng tiến như thế nào, bạn có thể chia sẻ thêm về cái kế hoạch nghề nghiệp dự định của bạn được hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Vầy nè, cái kế hoạch hiện tại của mình á là vẫn tiếp tục công việc cũ, nhưng mà mình sẽ nhận thêm vài công việc mới nữa, đó là mình sẽ định là làm thêm vài cái công việc bán thời gian nữa, kiểu như, là về nhà đó thì mình lại tiếp tục ở trong cái công việc, gọi là, thiết kế rồi là, à, chỉnh sửa, ờ, ừm, video này nọ quay dựng đó bạn. Mình thấy mấy cái nghề này nó đang hot, cho nên là chính ra là mình cũng có học rồi, và mình định á là mình sẽ nhận thêm cái mảng này công việc về nhà để mà mình làm thêm. Thế bây giờ cái tay của mình nó như thế này, thế cuối cùng mình cũng, ừm, không biết là mình có bắt đầu được công việc đó hay không đây nè.
Ừm. Ừm. À! Ừm, đúng rồi ha, sự thật cũng khó đó. Ờ, hồi nãy bạn có nói tới những cái thói quen làm việc á, thì công ty cho cái ghế nào á thì bạn ngồi như vậy, nhưng mà thật ra bạn cũng có thể, ờ, để ý mà cải thiện chút xíu đó. Ví dụ như là, ờ, những cái ghế á, thì bạn có thể, ờ, điều chỉnh cái tư thế ngồi sao cho nó thẳng lưng nhất có thể, hoặc là mua những cái đệm mà có thể là, ờ, cái lưng của bạn có thể ngả ra êm ái hơn. Đó, rồi, ờ, ví dụ như là những cái hoạt động mà bạn ngồi á thì bạn có thể là, ờ, để cái cẳng tay hay là cánh tay nó vuông góc cỡ như là 90 độ nha. Bạn cố gắng là cổ tay giữ cho nó thẳng nè, rồi bàn phím hay là chuột nó cứ ngang cái tầm của bạn thôi, bạn đừng có để theo cái mặc định của công ty, thì về lâu dài thì cái cổ tay của bạn nó lặp lại cái thói quen cũ á thì nó cũng hông có tốt, tại vì ngồi như vậy thì rất là gập cái cổ tay nè, rồi nó gây áp lực lên cái thần kinh giữa của bạn nữa. Cho nên là cái vấn đề này nó lại tái đi tái lại thì nó còn nặng hơn đó. Bạn cũng cố gắng là điều chỉnh nha bạn!
Ồ! Ô, hay vậy? Ừm. Ừm. Ồ! Ừ, có lý nha bạn. Thực sự là trước giờ á mình chủ quan lắm, mình đâu có nghĩ là mình sẽ có cái vấn đề gì đâu. Nhưng mà đúng là bởi vì mình không có chú ý cái tư thế của mình, với lại những cái thiết bị mình đang dùng á, cho nên sau một cái khoảng thời gian dài như vậy nó mới sinh ra bệnh đó chứ. Nếu như mà mình biết trước cái chuyện đó, rồi mình để ý cái cổ tay này nọ mà bốn ờ, 90 độ đó thì chắc là nó cũng hông có nặng vậy đâu. Mà thôi bây giờ mình bắt đầu mình thay đổi từ cái cái tư thế của mình đi, thì chắc nó cũng từ từ nó cũng sẽ thay đổi được cái, a, tình trạng bệnh chứ bạn ha, nghe hợp lý á.
Đúng rồi. Đó. Ừm. Rồi, nói chung là ngoài cái tư thế thì trong cái môi trường làm việc văn phòng, mình cũng hiểu là bạn phải ngồi và đánh đánh máy rất là nhiều, đó thì, à, bạn cũng để ý là, ờ, sau mỗi, a, từ nửa tiếng làm việc trở lên đó nha thì nó cũng đã, gọi là, ngồi cũng lâu rồi, thì bạn cố gắng là nghỉ chút xíu để mà duỗi tay hay là xoay cổ tay, thậm chí là cũng có thể, ờ, đứng lên đi lại chút xíu. Đó, cái việc này sẽ, ờ, làm giảm áp lực của bạn, cũng như là có cái tư thế mà hông có ngồi nhiều quá nè, thì không có bị, ờ, quá là mắc những cái bệnh văn phòng, hoặc là những cái mà, ừm, đồ dùng của bạn về, ờ, ờ, bàn phím hay là chuột đó. Thì bạn cũng có thể thay đổi cho nó, ờ, bàn phím cơ hay là chuột mà nó nhẹ nhàng hơn, những cái nút bấm mà nó phù hợp với cái k kích thước tay của bạn để mà không có cái việc là bạn, ờ, ờ, cố gắng bấm cái nút nhiều quá. Mình cũng hiểu là, ờ, tác vụ văn phòng của bạn phải đánh máy nè, phải gõ chuột khá là nhiều, cho nên là nếu mà được thì kê thêm cái cổ tay nó đỡ lên khi bấm chuột á, thì nó cũng sẽ hỗ trợ cái cổ tay của bạn khá là nhiều đó. Bạn có thể thử nha.
Ừm. À! Ừm. Ừm Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Đúng á. À! Ồ! Ừm, chính ra bạn đưa cho mình mấy cái giải pháp này thấy đơn giản ghê á chứ, kiểu như là, mình có thể đứng lên mình vận động chút xíu trong lúc mình đang làm việc nè. Mà mình á, hay cái kiểu là mình bị cuốn theo công việc lắm bạn ơi, cho nên cứ lo làm, làm, làm, làm vậy không à, chứ quên mất những cái chuyện là vận động nhẹ nhẹ ở giữa giờ đó. Ơi, nghe bạn nhắc như vậy á mình thấy á những cái thói quen của mình toàn là cái thói quen gây bệnh không à. Chắc là mình cũng phải bắt đầu mình thay đổi, với lại mình thêm vào những cái thói quen mới để cho cái cơ thể của mình á, nó được thư giãn ra, nhất là cái cổ tay nè.
Ừm. Ừm, ừm. Ưm. Đúng rồi. Ừm, đó, rồi trong những cái tác vụ cơ bản văn phòng hàng ngày của bạn á, thì mình cũng hiểu là phụ thuộc vào cổ tay khá là nhiều, ừm, nhưng mà bạn cũng có thể là, ừm cố gắng nhất để mà phân bố lại những cái thao tác á. Ví dụ bây giờ đã có những cái công nghệ để mà giảm khối lượng thao tác lặp lại quá mức nè, những cái phần mềm mà, à, bạn có thể đọc để mà nhập liệu bằng cái giọng nói, đó, hoặc là dùng những cái phim tắt thay vì, ờ, dùng cái thao tác chuột mà nó rê qua rê lại liên tục á, thì bạn có thể đặt cái phím tắt trên bàn phím để mà cho cái công việc của bạn nó trơn tru hơn, là cũng là nhanh hơn. Ưm, hoặc là bạn cũng có thể làm những cái việc như vậy cho nó phù hợp hơn, hoặc là, ờ, nếu mà bạn thấy là cái việc cổ tay mà trong cái việc văn phòng của bạn cũng rất là khó đó, thì bạn có thể, à, thương lượng với quản lý để mà, ừm, cho giao những cái nhiệm vụ mà ít gõ phím hơn, ví dụ như là soạn thảo ngắn thôi nè, hay là để mà kiểm tra những cái nội dung cơ bản thôi hay là họp, ừm, nhiều hơn hay tưởng. Nói chung là, cũng có rất là nhiều, ờ, cái công việc văn phòng mà không liên quan tới cổ tay nhiều, giúp cho bạn, ờ, trong cái giai đoạn điều trị này á thì cũng ít phụ thuộc vào cổ tay của bạn nữa. Rồi sau này mà bạn, ờ, hồi phục á thì bạn có thể quay lại sau cũng được mà, bạn thấy vậy được hông bạn?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, hay đó. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ồ! Có lý Ừm, ừm. Ừm! Ờ! Thực sự đó nha, chắc là mình thực thực ra thì mình cũng biết tới những cái phương pháp làm việc mới như là bạn nói, nhưng mà bởi vì là cái tính của mình á, nó nó quen với cái việc truyền thống rồi. Đó, ưm, cho nên là cái việc mà tiếp nhận những cái mới á, là mình vẫn chưa có cái, ưm, cái tình à, cái cái cái việc mà tiếp nhận cho nó cho nó nhiều đâu. Cho nên nếu mà mình có thể là tiếp nhận nhiều hơn nè, ví dụ như là mình có thể dùng những cái công nghệ mà bạn vừa mới nói với mình á thì thấy cũng phù hợp, mà chính ra mình cứ cố gắng mình làm việc chứ mình cũng chưa có chia sẻ với cái, ơ, sếp của mình về cái chuyện đó là, ờ, làm sao để phân bổ công việc cho nó phù hợp hơn. Mà mình thấy sếp mình cũng là một người cũng khá là cảm thông đó bạn. Có khi mình nói thì sếp mình cũng sẽ chia sẻ được cái việc đấy đấy, ơ, cái cách này cũng rất hay bạn nha.
À. Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Còn về những cái định hướng mà bạn định hướng sẵn trong cái những cái giờ làm thêm của bạn, như là làm những công việc học video đó, thì bạn cũng, ơ, có thể nghĩ thêm một cái hướng tích cực là sau này bạn có kiến thức rồi á, thì sau này bạn hồi phục lại bạn có thể làm. Trong thời gian này thì bạn có thể, ơ, ờ, ừm, có kiến thức đó rồi giảng dạy lại chẳng hạn, hoặc là bạn làm công việc mà điều phối ví dụ như là có những cái người hỗ trợ bạn dựng, còn bạn sẽ lên những cái ý tưởng mà dựng clip, đó, thì nó cũng là giai đoạn việc mà cắt và dựng cũng hợp lý. Ừm.
Ừm. Ừm. À! Ồ! Ồ, cách này hay đó, kiểu như là, mình cứ linh động đi, để làm sao để phù hợp với cái khả năng cũng như là sức khỏe của mình nè, chứ đâu nhất định phải làm một cái công việc y như là mình nghĩ đâu, đúng hông? Ồ, nói chuyện với bạn tự nhiên thấy bớt lo lắng hơn hẳn luôn nè, cảm ơn bạn nha.
Đúng rồi.